Itu, eee, sudah terjadi bukannya mungkin sudah terjadi. jadi memang, eee, memang, apa ya, eee, pemikiran papa tuh benar jadi kayak, "Ah, nanti pergaulan kamu di sini bebas," gitu kan maksudnya kan aku pada saat itu tidak bisa dipegang untuk, eee, pergaulannya ya. Jadi, eee, memang, eee, mungkin kalau bisa dibilang setahun tuh bisa 3 kali mamaku disuruh untuk, eee, mantau aku ke sana gitu <chuckles> iya karena kan ya namanya juga, eee, pergaulan di sini sama pergaulan di sana beda banget ya. Anak mudanya apalagi yang di mana aku tuh anak satu-satunya yang bagaikan kayak burung nih ada di kandang, terus pada saat kandangnya dibuka terbang gitu loh. Iya seperti itu. Nah, kalau
Oh <chuckles> iya memang sudah terjadi. Mmm, bener sih. Mmm. Oh, iya? Mhm? Bener sih. Heeh, benar benar. Oh, mungkin itu yang paling ditakutkan ya?
Yes, betul banget. Apalagi, eee, waktu, apa, perbedaan waktu tuh kan kayak Indonesia malam di Amerika pagi. Amerika p eh, Amerika malam Indonesianya pagi, gitu. Jadi untuk komunikasinya pun juga susah gitu loh.
Iya sih.